Oh, yang paling ngena sih, dia ngasih nasehat ya gitu, pas terakhir gitu ya, aku diturunin gitu ya, u udah deal gitu ya, eee, kosannya gitu, waktu itu tuh, dapat murah juga gitu, Kak, waktu itu ya, kosannya gitu, cuma Rp300.000 gitu ya. Eee, tapi ya gudang sih, gudang dan enggak terlalu besar gitu, Kak. Nah, eee iya.
Mmm. Mhm. Nah, akhirnya Kakak tinggal di situ tuh, untuk beberapa waktu?
Iya, akhirnya tinggal di situ, Kak, akhirnya tinggal di situ dan aku waktu itu beres-beres juga gitu. Nah, bapaknya tuh sebelum kayak ninggalin gitu ya, eee, "Gimana nyaman nggak kosannya?" Ya aku bilang, "Ya nyaman sih Pak," gitu "nggak papa nanti aku bersihkan ini nanti jadi nyaman," gitu kan. Dia bilang kayak, eee, aku bilang kayak gitu. Nah, terus, eee, dia bilang gitu ya, eee, "Semangat ya," gitu ya, "kuliahnya yang bener, yang rajin," gitu. Terus kemudian jangan lupa gitu ya, eee, dia ngasih ini gitu ya. Sebenernya ngasih nomor gitu ya, waktu itu. Iya, wase dia ngasih nomor juga, Kak. Eee, "Ini kalau misalkan ada apa-apa," gitu ya, "kalau kamu butuh bantuan, nih hubungi aja nomor pap e nomor aku!" Gitu ya, kata dia. Nah
Oke. Hmm hmm. Wah. Hmm, gitu ya. Wejangan ya, Kak. Oh gitu. Wah. Nah, di situ udah ada perasaan percaya gitu Kakak, ke bapak itu atau belum nih?
Iya dong, karena kan, eee, dia juga nggak minta apa pun dari aku gitu, aku bahkan kayak sampai, "Makasih ya Pak," aduh aku aku bingung nih gitu ya, sampai kayak aku tuh bingung mau ini, gitu ya, balasnya kebaikannya kayak gimana koh Terus dia bilang, "Ah, nggak usah," gitu ya, "namanya sesama manusia itu harus saling menolong," gitu ya, "apalagi kamu kan dari jauh," gitu ya, "nggak ngerti di sini," gitu ya, "gimana gitu, dan nyari-nyari kosan apalagi kan kamu datangnya akhir-akhiran banget," gitu ya, "pasti emang udah penuh sih," gitu. Kata dia bilang kayak gitu. Ya udah gitu.
Hmm. Oke. Wah, syukur banget ya, Kak. Hmm. Oke, mhm. Nah waktu itu tuh, Kak, waktu bersama si bapaknya, ada momen lucunya nggak, Kak, yang Kakak inget sampai sekarang?
Momen lucu momen lucu sih, eee, nggak ada ya. Tapi, ya udah kayak waktu itu heeh, kayak, oh naik ojek aja gitu ya, kayak dit ditanya, "Mau ke mana?" Gitu, "Mau ke sini Pak! Oke hayu!" Gitu ya, dan langsung naik gitu ya, kalau misalkan ini ya, kayak tukang ojek kan kayak gitu ya. <chuckles> Langsung dianterin ke sana.
Enggak ada ya? <chuckles> Mhm. Oke. Nah ini rupanya s lumayan memorable ya, Kak, eee, kejadian yang nggak bisa Kakak lupakan ya, sampai hari ini karena kebaikan si bapak itu. Dan posisinya juga Kakak lagi butuh pertolongan, tapi nggak tau mau minta tolong ke siapa ya, Kak, waktu itu, Kak. Nah
Betul betul. Iya, betul.
Hmm, oke. Nah, setelah bapak itu kasih nomor telepon, eee, Kakak udah mulai percaya tuh. sama bapak itu. Apakah hubungan kalian berlanjut pada akhirnya?

Ya jauh banget, Kak, beda banget, Kak, gitu. Bahkan kayak aku tuh secara budaya aja beda, Kak, gitu sama kota asal aku gitu ya di mana itu
Oh, gitu. Beda kota, beda provinsi? Iya, mmm, mhm.
Iya beda kota, beda provinsi, Kak, agak jauh gitu. Nah itu kayak aku tuh ya udah muter-muter aja tuh ya gitu nyari kosan gitu, muter-muter sampai di mana kayak aku tuh malah bingung sendiri nih karena kan kayak masuk-masuk gang ya.
Mhm. Wow, dan enggak ada orang tua juga ya?
Iya betul, kan itu masuk-masuk gang ya, gitu. Nah waktu itu sebenarnya aku kayak laper kan, waktu itu udah magrib juga gitu ya pengen makan gitu ya, terus, eee, belum ini juga gitu ya, belum ke masjid juga, belum salat gitu ya. Nah di situ tuh kayak aku, ya udah nyari aja gitu ya, nyari jangan keluar, muter-muter gitu ya, ya kayak labirinlah gitu ya, Kak, <chuckles>
Mmm. Nah sampai malam ya. Kak, aku tanya nih, Kak, waktu lagi nyasar itu Kakak ketemu orang baik enggak?
Iya iya. Nah, ketika aku lagi nyasar itu gitu ya, waktu itu, eee, sebelumnya sih belum ya aku ya di ya udah kayak misalkan ada kosan nih gitu ya, eee, tulisan kost gitu ya, kost apa gitu ya. Nah aku datengin gitu ya, aku nyari kos gitu, nah habis itu ya udah, kayak habis itu magrib terus isya gitu ya masih muter-muter juga gitu, nah waktu itu jam jam
Mmm. Wow. Itu Kakak naik apa tuh, Kak?
Jalan kaki, Kak, geret-geret koper kayak orang hilang. <laughs>
Oh, gara-ga ya ampun. <chuckles> Iya iya. Oke terus, Kak, lanjut.
Oke. Nah ada ada waktu dimana jam 8.00 itu kayak ditanyain kan itu sama orang, "Eh, kamu mau ke mana?" gitu. Ya aku bilanglah, "Nyari kosan gitu, Pak," gitu kan. "Oh, nyari kosan kok sampai malam gini sampai kayak geret-geret koper?" "Iya, Pak, belum nemu nih kebetulan tadi yang deket-deket kampus pada penuh semua gitu. Jadi akhirnya aku kayak harus muter-muter dulu nih gitu ya nyari kos," gitu. "Oh gitu ya, iya udah bentar bentar ya," nah dia tuh nelponin nih satu-satu, Kak.
Mhm. Mhm.